Certo. Nossa, porque É, realmente, eh, bossa nova, eu eu gosto muito de bossa nova, eh, esse estilo de do jazz também me jazz de 1930 também, mil novecentos e trinta, 40 e eu gosto muito também, que que é o Fran é o Frank Sinatra, eh, Luiz Ernstrong, "como é?" Dee Martin.
Hum. Frank Sinatra, eh, eu via os meus sogros, assim, e eles estão já com a cabecinha eles já foram para o outro lado, né. Eles estão já não sabem nem quem eu sou. Aí, eu faço muita coisas com eles. Eu levo eles para o para o médico, para algum lugar e sabe quem eu coloco? Frank Sinatra. Assim, como eles viveram nos Estados Unidos, assim, eles ele de repente começa a cantar. Ele e ela sabem todas as músicas. Eles têm Alzheimer, mas eles cantam a músicas todas do Frank Sinatra.
Aham. Hã. Ah, sim. Hum. Ah, hã. Uhum. O Frank Sinatra? Ah hã. Uhum. Hum. Aham. Olha, o olha que
É impressionante!
Sim, eu já vi uma pesquisa assim mesmo, que era uma pessoa também com Alzheimer, uma uma uma velhinha com Alzheimer, e e, eh, eles colocaram ela ela era pianista, e eles colocaram ela para tocar piano e ela soube, ela não sabia quem é quem estava na na na sala né, direito, mas ela soube tocar as músicas que ela tocava antigamente, como se fosse no automático.
Uhum. Olha. Uhum. <gasps> Ai, eu arrepiei, arrepiei inteira. Que boni nossa, não paro de arrepiar agora, espera. <laughs>
<laughs> <laughs>
Ai, que lindo, né, olha só, por porque o cérebro da pessoa já tá ali, né, tá tudo no diminui, tá tudo inflamado. Quer dizer, não tem mais conexões e a música fica.
Aham. Sim. Uhum.